Hello kamusta?
Uy! Kamusta? <chuckles> Ano, anong nangyari sa atin ngayon? <chuckles>
Oo. Eto napatawag ako kasi siyempre itong mga nakaraang araw parang alam mo 'yon, gusto ko maging fit sana eh, kasi eh, no'ng mga nakaraang linggo kasi parang feeling ko ano, parang sumasama 'yong pakiramdam ko ngayon, <sniffs> ah, gusto ko sanang alam mo 'yon, baka may maituturo ka sa akin na suggestion na puwede kong gawin para alam mo 'yon, maging physically fit tayo, ikaw ba ano ba ang ginagawa mo para ah, manatiling ah, ma-malusog ang pangangatawan mo?
Oo. Hmm. Hmm. Ah. Ah, araw-araw? Kumbaga kumbaga routine ko talaga um, ano 'ko eh, kasi ang trabaho ko sa bahay lang. Work at home ako eh, tapos pa-calls calls lang ako eh, sa BPO kasi ako eh. So most kadalasan siyempre nakaupo ka lang niyan, pero ginagawa ko, pagkatapos ng trabaho, sa gabi, alam mo naman hindi ka naman puwede mag-ano 'yun walking, jogging, ganun.
Mm. Oo, sige Mm. Oo. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Oo, tama. Mm. Mm. Oo. Oo. Ah, okey, oo, 'no, maganda ngang paraan 'yun 'no para talagang maging ah, fit ka lalo 'di ba? Oo tapos ano pa?
Mm. Oo. Siyempre. Yun um, mga 20 minutos na walking yung brisk walking tapos o kaya 'pag kayang tumakbo na, takbo, tapos sabay mag-streching ka yung calisthenics na tinatawag nga. Ikaw ba ano ba trabaho mo pa mukhang
Walking. Sarap nun. Takbo 'no? Ah, okey. Ako naman kasi, bumibiyahe naman kasi talaga ako. Minsan ang biyahe ko talaga 4. 4:00 AM minsan talaga hanggang minsan hanggang siyempre medyo malayo eh, yu napapansin ko naman siguro ah, nakakapaglakad naman kasi talaga ako ng around 10 to 20 minutes kasi may do'n sa trabaho may may maglalakad ka talaga ng mga 10 to 20 minutes na walk. So easy big pop feeling ko doon, kahit papaano nakakapag-exert na ako ng amount ng ah, ng physical, 'di ba? Nag-ge-gets mo ako? Parang kahit papaano nakakapag ex naka na-bu-burn ko na kung ano naman 'yong ah, calories na na ano ko na e-earn ko. Yon parang 'tsaka feeling ko ngayon kasi 'yong nakaraan nga, parang nagpa-check-up po, parang mayroon na akong ano ah, UTI. Parang tumataas ang ano ko sa UTI oo. Kaya ngayon ang ginagawa ko talaga, sab sabi ko 'yong proper diet. Minsan ngayon talagang binabawasan ko 'yong alat sa kinakain ko, tol Alam mo dati mahilig akong maglagay ng ah, toyo or kaya patis sa kanin. Na-ge-gets mo ako, 'di ba? "Ma, baka puwedeng, ah, bili ako nito kahit ano." Ah, oo, totoo, totoo, 'di ba? Eh ikaw ba? Eh may ano ka ba, mapili ka ba sa pagkain? Minsan ba unhealthy 'yung kinakain mo o ta madalas lang healthy talaga kinakain mo?
Okey. Mm mm. Oo. Mm mm. Ah, okey. Mm mm. Oo naman, mm mm. Oo. Mm mm. Ah. <laughs> Mm mm. Ah. Naku, oo, oo, masarap naman din kasi 'di ba? 'Pag masarap din. <chuckles> Ngayon kasi dahil alam mo na, kakaedad na rin, ah, kailangan mong alagaan yung mga gantong stage pag nasa 40 ka na, naku, kailangan mo ng alagaan. Kaya binabalanse ko na lang, yung ano, yung pagkain ko kung, kumbaga baboy kami kahapon, gulay naman, isda, manok, hindi yung sunod sunod na pare-pareho. Mahirap eh.
Mm. Totoo, 'di ba? Totoo, totoo. Totoo. Mm. Gulay ngayon, true. Ang ang hi Totoo, tama 'yan. Alam mo magandang magandang way 'yan, eh, 'di ba para hindi mo hindi ko naman sinasabi na ano na, parusahan mo 'yong sarili mo na hindi pagkain ng baboy sa pero hangga't maaari i-balance mo lang din sana 'di ba? Ikaw ba mahilig ka bang ano, mahilig ka ba kumain pa rin ng maraming kanin o sapat-sapat na lang?
Mm. Ah, oo. Mm. Totoo yan. Sa ano pag actually kasi depende minsan merong ulam kayo na masarap 'di ba? Mapapadami ka.
Magsasarap. Oo, totoo, 'di ba? Parang, ah, para isiping, bahala na mamaya kung anong mangyari, di ba?
<laughs> Kaya lang ang ginagawa namin ng ng mag-asawa sa gabi hindi na kami nagkakanin. Hindi, walang kanin, walang kanin.
Oo. Oo, hindi na kayo kumakain? Ah, okey, oo, oo. Ano lang?
Ah. Ano, yung ulam lang, minsan ano kasi bumi-bili kami ng ano eh, yung mga tawag dito yung lettuce.
Tinapay? Tapos, karne?
Tapos, either meron kang karne tapos minsan nilagang itlog, 2 para lang bumigat di ba? Oo parang ganun tapos, minsan yun pritong manok, pero walang kanin, mm. Eh, kasi minsan mahirap din talagang ano, mag-isip ng pagkain 'pag yung yung ganun kayo, mag-da-diet ka rin, nakaka-ano din, na sa mahal pa ng bilihin ikaw anong anong technique na ginagawa mo?
Parang salad? Oo. Op Ah, okay oo. True true true, totoo. Kami ng asawa ko kasi asawa ko ah, ngayon, k napa-pansin niya nga daw medyo bumi-bigat daw siya saka parang ah, 'yong katawan niya, ano tawag dito parang minsan parang alam mo 'yon parang m um, nang-hihina sa mga ano daily ano, kaya ang ginagawa niya ngayon nagpa nag-papabili siya ng ano, katulad din ng ginagawa niyo, sa umaga siya buma-banat ng pag-kain talaga saka lalo sa almusal ta's pananghalian, ah, medyo onti nalang pagdating ng gabi naman yan nalang wheat bread nalang din, o kaya nilagang itlog.
<chuckles> Oo. Mm. Kanin, oo. Importante daw yun, mm. Mm, so, may ini-iwasan din kayo. <chuckles> Oo naman. Oo naman, mahirap, mahirap din talaga.
Pero ako 'di ko kaya eh, ako hindi ko kaya talaga. <chuckles> Hindi ko kaya ay, gina-gawa ko nagle-less nalang ako ng rice, alam mo 'yon, bago matulog oo ta o kaya bago m bago matulog ,'di ba halimbawa, ko kakain ka ng isang a pero hindi ako nagda sa gabi hindi na ako nag-dadalawa, sa siguro sa umaga, sa tangali 'yan medyo, ah, naka napapa-banto tayo, pero 'pag sa gabi talagang, ah, pina-panatili ko na ano, na 1 rice lang talaga, oo. Tapos ginagawa ko pag-katapos no'n, lakad-lakad ako sabi kay sabi kasi nila, ah, after you eat daw, para daw, ah, hindi mag-ano, ma m su-miksik 'yong mga, ah, toxin saka calories sa katawan, i i-lakad mo daw for 10-15 minutes. 'Yon ang sabi, 'yon ang sabi nila, kaya 'yon gina-gawa ko oo 'di ba?
Bawas, kanin, ano? Tama yun. Mhm. Mm. Mahirap. Totoo 'yan, mahirap. <shushes> Oo. Tot oo nga. M nabasa ko rin 'yan, samantalang noon 'di ba sina-sabi satin 'pag ka "Kakain mo lang, huwag ka nga lakad nang lakad." <laughs> Yung maling ano ng Pilipino eh, natin. <chuckles> Mm.
'Di ba? Totoo, 'di ba? Yung sabi sa atin ng magi oo yun pala, ah, based on, ah, medical expertise daw. Mas okey daw pala na mag-lakad-lakad, kasi 'di ba sabi satin ng mga magulang, "Hoy 'wag kang mag-tata-talon, huwag kang mag-lala-lakad, mag-kaka-appendix ka." Yun ang paniniwala nila noon eh, 'di ba.
Oo, totoo naman. Oo. Oh, hindi ka naman na ano, ah, nai-stress na to the point na naapektuhan na yung yung kalusugan mo? Wala namang stress lately 'to magdaan? Buti.
Ako? Wala naman eh, wala naman eh. Ah, kung meron kung meron man akong, ah, siyempre minsan sa trabaho mai-stress ka hindi naman pupuwedeng hindi talaga eh, 'di ba? Ah, emotionally dapat, ah, i-release mo 'yon sa pamamagitan siguro ng pakikipag-usap minsan sa partner natin sila yung nakaka, ah, tanggap ng ng ano natin eh, ng hinaing natin sa buhay na, parang sasabihin mo pagdating nung, ah, end of the day, kakausapin mo siya, "Ganito nangyari sa akin sa ano eh, sa trabaho baka pupuwedeng ano, ah, bigyan mo ko ng, ah, payo mga ganito." Yun de at siyempre asawa pa rin natin yung nakakaano
Oo, oo, oo. Totoo, totoo. Oo. Hmm. Mm mm. Totoo naman. So dun nun nung ano mo, para maiwasan mo di siyempre yung stress. Ako kasi, ano naman 'pag gaya nga ng sabi mo, hindi maiiwasan ang stress sa buhay, sa kahit saan ka mapunta, anong gagawin mo. 'Pag nai-stress na ako, kasi dumaan din ako sa depresyon eh, sa totoo lang ang hirap. Kailangan talaga labanan mo. Gu gumawa ka ng gagawin mo na malilibang ka, mm mm.
Oo. Totoo. Mga oo. Tama, alam mo sa totoo lang, ah, isa sa pinakamagandang ano, para mawalan ka na bukod sa pamilya ha, pero siyempre number 1 'yong pamilya, mga, ah, partner natin sa buhay. Ang pinakanaiisip ko lang na pwedeng nating gawin is yung, alam mo yung magkaroon tayo ng hobby na na tayong tayo yung tayo yung mag-e-earn, yung tayo magiging masaya, nage-gets mo?
Mm mm. Mm mm. Ah, oo, oo naman, oo naman. Kila, um
Ikaw ba, may hobby ka ba na ginaga ginagawa ngayon?
Ngayon, sa linis sa bahay mas mas naging ewan ko, siguro dahil ba ewan ko, may nagkaka-edad ba? Nagiging mas ano na ako sa bahay, hindi katulad nung bata-bata ako, yung linis-linis, magwawalis. Oo, tapos yun pa, kung ano pwedeng ayusin. Samantalang nung maliit ako, natatawa ako sa mga ganun eh. Oo. Importante. <sniffs>
<laughs> Alam mo, yung mag yung ano, kumakalikot ka na ng kung ano-ano. Ah, totoo parang Parang ayaw mo true, true, true, 'di ba? Ako naman, ah, ang hobby ko ngayon medyo pambata eh, kung alam mo yung mga ano, kasi nahihilig ako ngayon mag-koleksyon ng mga laruan 'di ba parang ganun?
Oo. Ay naku, ganyan yung kababata ko. <chuckles> Anong koleksyon inaano mo?
Ah, ganun? Iba-iba eh, kasi ako mahilig ka alam mo 'di ba nakwento ko sayo dati na mahilig ako sa mga Marvel? So may collection ako ng, ah, puro Iron Man, basta puro Mar Iron Man lang talaga tapos meron na akong isang ano minsan 'yong asawa ko siyempre minsan nilalambing ko yung asawa ko, "Ma, baka puwedeng, ah, bili ako nito kahit ano." Siyempre bibili ka ngayon dapat may ano ka means ka na may may I mean I mean may pambili ka hindi 'yong, ah, bibili ka tapos walang-wala pala kayo 'di ba? Parang oo hindi naman. Parang 'tsaka kapag ano naman, 'yong ipon ko naman ng laruan siyempre umabot naman ng ilang taon 'yun bago ko nakaipon ng kahit papaano na masasabi ko na na, ah, isa sa mga malaking koleksyon ko na parang gano'n. Ayon, nagiging hobby ko yon, parang masaya a 'pag nakikita ko sila naka-display lang sa harapan ko, alam mo 'yon? Oo, 'di ba? oo. Oo, 'di ba? Oo.
Ah, oo. Mm mm. Pilit lang, oo, pilit. Mali yun. Tama. Oo, may mga ganun talaga yung mga tinatawag na collector. Kami ako kasi naman, talagang ano eh, ewan ko, nasa lahi siguro din namin. Tapos nagkataon yung naging asawa ko kasama ko sa buhay mahilig din sa pagkain, kaya dun kami napupunta sa pagkain. Sinisiguro ano talagang sinisiguro namin minsan pa nga kumakain palang kami iniisip na, anong ulam namin bukas? <laughs> Ang tatakaw eh, 'no? Kaya yun ang lalaki ng tiyan. <laughs>
O ah, okey. Dun kayo? Oo. Ah, okey, oo nga, 'no? Pero ngayon, na nagagawa mo pa rin mag-ano, ah, mag, ah, mag-exert ng, ah, ener ng exercise mo mag kahit papano mag-ano, magpasok. Uy, tama, tama kasi
Oo, kailangan eh, 'tsaka 'pag nagka-edad ka, mararamdaman mo 'pag ano, yung para kang nanghi hindi hindi yung nanghihina na ano, kailangan mo talagang magpapawis din. Kaya lang ang hirap kasi ngayon eh, dahil nga sa mainit 'di ba? Mainit yung panahon.
Hihingalin 'no? Oo, totoo, totoo. Totoo. Oo, bakit? Totoo, kaya mas maganda sana mag-walking talaga, gabi.
Mm.
Ikaw ba may iniiwasan ka bang mga ano, ah, pagkain oo nasini nasi oo.
Pagkain. Usually ano 'Yong matataba, ayan. 'Yong malakas sa ano, matataba. Kumakain din pero hindi ko dinadamihan na.
Ay, hindi ka kumakain ng ano, paano 'pag Paano 'pag mga letchong kawali gann? Sarap.
Ayon masarap 'yon, pero ano eh, kasi nga 'yong nagkaroon ako ng dep nagkaroon ako ng <sniffs> depression, <inhales> anxiety minsan 'pag 'yong para kang naaaning, <chuckles> para kang nababaliw na 'pag kumain ka ng, "Hala, taba 'yan, loko." Oo para kang napapari na kak "Taba 'yan, loko. Baka manikip dibdib mo." Oo 'yon, minsan 'yon 'yon ang magandang epekto naman no'ng anxiety sa'kin. <chuckles>
Na napipigilan mo? Oo. Ah, true ba? True ba? Parang napa paranoid. Ba anong mangyari sa'yo. Oo, totoo. Ah, okey, oo. Alam mo sa totoo lang, i halos parehas tayo ng naiisip, minsan, ah, minsan napaparami ako ng kain tas nag-iisip ako baka minsan kahit 'di naman nangyayari, alam mo 'yon. Tas parang, "Para akong nahihilo." Pero hindi naman talaga nangyayari kasi kakaisip mo, nage-gets mo ko?
<chuckles> Oo. Oo, oo, ano 'no, nangyayari talaga 'yan. Kaya ganun na lang din yung ano ko eh, sa pagkain kami, lalo naimpluwensyahan din ako ng mas nakakatanda kong pinsan na ang nagiging
'Di ba parang sabi ko minsan napa-paranoid ako eh. Oo.
goal din, kasama sa goal din namin yung yung para alagaan mo yung katawan mo, siyempre yung kumain ka nang tama, mag-ehersisyo ka dahil nagi motivation ko yun, gusto ko marating ko yung ano eh, yung hindi yung pin hindi ano, mag-exercise din, tsaka pareho din kami no'n nagka-ansay nagka-anxiety. So, sa pagkain oo, ano magkasama kasi din kami sa bahay nun eh, tapos yung motivation ko talaga gusto ko ma-reach ko yung marating ko yung edad na yung pensyon, 'di ba? Yung me yung pensiyado ka na pagdating ng 60, 65 oo. Tapos hindi sa gamot or pagpapagamot mapupunta lang yung pera, yun ang ano, 'pag motivation ko.
Oo, oo. Ah, bakit yung pinsan mo? Nag-gy-gym ganon? Ah, okey. So, kung sabay kayo lagi gano'n, parang gano'n. Mm, mm. Mm, mm. Tas malakas ka pa 'no? Oo. Tama yo Tama. He Oo, dabas tapos hind, ano 'no, wala ka pang mga maintenance.
'Yan oo, mahirap din 'pag may maintenance, eh. Mm.
'Di ba? Pero ikaw ba natata ano ba, minsan ba naisip mo baka ilang taon, ilang ano, baka magkaroon ako ng maintenance, ikaw ba ganon?
Hmm, pwe oo, naisip ko din yun dahil, ano eh, dun din naman lahat naman tayo pupunta din sa ganong sitwasyon, 'di ba?
True. Totoo naman, kaso pwede naman tayom tayo may paraan, kung may paraan naman tayo para, alam mo yun, pabagalin yung ganong, ah
Oo. Totoo. Nasa kinakain talaga natin at sa lifestyle ba, 'di ba? Sa pamumuhay. <chuckles>
Ah. True. at oo, oo. Ikaw ba umiinom ka, hindi? May bisyo ka ba?
Ay yan ang hin sigarilyo naalis ko na, mm, ma may tatlong noon, noon.
Ah, naninigarilyo ka rin dati? Ako naninigarilyo din ako noon eh. Kasi ang hirap naman ng halimbawa stress ka sa trabaho mo tapos bi tas bi mamaya minsan si si ano, 'di ba a ang ang ang routine kasi ng paninigarilyo ewan ko kung gano'n din sa 'yo, pagkatapos kumain, tama?
Pero alak. <chuckles> Oo. Hmm. Totoo, totoo. <chuckles> Ang sarap manigarilyo. Break time, yosi break. <chuckles>
'Pag break time, yosi break, 'di ba? Oo, tapos pagka si-CR.
Oo yan, siyempre sarap, sarap. <chuckles> Oo. Alak yun, hindi ko maalis, alak. <chuckles> Oo yun lang naman yun. Pero ano na lang din yung at tsaka hindi na rin marami.
'Di ba? I Yan ang mga solid eh, pero ngayon talagang inalis ko yan. Ah, nainom ka pa rin hanggang ngayon? Oo, yu yu occasionally. Pero nainom ka araw-araw? Hindi naman?
Hindi naman araw-araw, ano, pag day off ko. <laughs> Once a week ganun. <chuckles>
Ano? Ah, okay, okay. Okay, lang yun, ano ka ba. Sabi nga nila, ah, ma kop ma op okay, naman din daw na kahit papano may liquor sa katawan, eh. Oo, pero ano, ikaw ba, ah, ito last, ah, follow-up question ko na lang, ah. <sniffs> Ah, pano ka, ah, nagmo-motivate na maging consistent sa pag-aala pano mo napa-panatiling consistent ka sa pag-aalaga sa sa katawan mo? Yung mga daily ano oo.
Hmm, ganun talaga. Mm. Mm. And 'yun, gaya ng sinabi ko kanina, gusto kong marating 'yong ano, pero, talagang 'yong, kung pano ko halim s minsan 'pag nai tina-tamad ako na la mag-exercise ganun, lalo sa ehersisyo. Iniisip ko 'yong, 'yon nga, gusto ko tumanda ako makita ko pa rin 'yong mga anak ko, na na na healthy ako, na hindi nila ako aalagaan, 'di ba?
Oo. Mm. Oo. Oo. True, yan ang pinaka-maganda. Tama. Oo, tama, tama. Hindi ko naman sinabi na ako naman, para sakin, ah, ano parang hindi ko naman sinabi na ay ayoko magpa-alaga sa kanila, kasi darating naman talaga sa punto na, aalagaan tayo ng mga anak natin eh, 'di ba, alam mo naman. Kas ang ayoko lang siguro 'yong pa ma-ano sa murang edad nila o kaya sa hindi pa naman tamang edad eh, ma-pahirapan ko na sila dahil sa, ah, 'yon nga, mahina na ko o kaya, ah, marami oo, alagain 'di ba parang ah, 'yon din na pa sabi ko nga, tulad mo nga, 'di ba parang, sa sobrang, ah, bilis ng panahon ngayon, hindi natin masasabi, may mga pag-kakataon na yung mga kina-kain natin o ginagawa natin, yun na yung nag-papasama satin at yung nagpapabilis kung ng, ah, buhay meron tayo di ba. Natatakot naman ako na, ah, ano, na-tatakot naman ako na, ah, hindi ko naabutan yung anak mong ah, anak ko lumaki o grumaduate o magkaroon ng sariling pamilya, o with you say yun ang gusto kong mangyari di ba parang
Ikaw? Mm. Mm. Oo. Totoo, totoo. Totoo. Sa sitwasyon mo. Alagain, di ba? Mm. Oo. Sobra. Siyang tunay, tunay talaga yan. Mm. Oo. Totoo yan, totoo.
Ayun, yun lang, parang, ah oo.
Ganyan talaga eh, di 'di natin ma-sasabi yung mundo eh, ang ang buhay natin eh, di ba? Kaya hangga't kaya nating alagaan, maiwasan, yun talaga. Lalo na yun mabilis mabilis talaga ang panahon. <laughs>
Tama. Tama, tama. Sarili natin, oo. Oo, tama alam mo <shushes> <sniffs> Mm, tama, alam mo ito oh, napag napakaganda ng, ah, pag-uusap natin napa-tagal na naman tayo, ako'y ako ano, may magluluto pa rin naman. Eh, ikaw ba mag-luluto ka ba ng kai pagkain n'yo? Ah.
Oo nga. Hindi, tap di ba nga kumain pa sa parang yun na rin ng hapunan namin dina-mihan na namin, so baka mag siyesta muna ako. <laughs>
Ah, ah, okay, okay buti naman. Ah, sige-sige. Oh, ano pano, ah, dito na muna ako, may gagawin din ako mag-luluto lang ako, ha? Sige. Salamat. Oo, kayo, lalo na kayo ingat din kayo diyan. Oo, paalam.
Oo. Sige-sige, ingat kayo diyan, ha? Mhm, masarap mga usapan 'to. Paalam. Okay.